ครับผม ก็อยากให้ เอ่อ เน้นหรือว่าไป ไปดูสิ่งที่เราชอบก่อนก็ได้ครับ ละครสักนิดหนึ่งพักหนึ่งก่อน แล้วก็ค่อยพยายามดึงตัวเอง ตัวเรากลับมาที่ เอ่อ โฟกัสไปที่เรื่อง เอ่อ ออกกำลังกายที่เราเป็นเป้าของเรานะครับเนาะ ว่า เอ่อ เรา ถ้าเรากลับมาเนี่ย เราขอเริ่มอาจจะเป็นในส่วนของอาทิตย์หนึ่ง หนึ่งถึงสอง วัน ก่อนก็ได้นะครับ โดยที่ตั้งเป้าเล็ก ๆ นะครับ ให้เป็นผลลัพธ์เล็ก ๆ ก่อนนะครับ แล้วก็ อ่า
อย่างเงี้ยค่ะ อืม ๆ ๆ ๆ ค่ะ อา อา ค่ะ อา ค่ะ ๆ อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ เริ่มแบบทีละนิดเนาะ อาทิตย์ละ 2 วัน ไปก่อน อย่างงี้ใช่ไหมคะ? แล้วค่อย ๆ ขยาย ๆ ๆ ถ้าร่างกายเราไหว อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม ๆ ค่ะ ๆ ได้ค่ะ ได้
ครับ เออ 2 วันยังไงก็ได้ ใช่ ใช่ครับ โอเค ใช่ ๆ ครับผม จะได้ค่อย ๆ แบบว่า เอ่อ ให้ดึงเรากลับมาอีกทีหนึ่งในส่วนของ ในส่วนของ เอ่อ ระดับที่เหมือนตอนที่เรา อ่า เหมือนช่วงที่เราเล่น Squat เออ
อือ ๆ ๆ ความอยาก <chuckles> อย่างน้อยเราต้องเคลียร์ ต้องเคลียร์ความเครียดออกไปก่อน อย่างงี้ใช่ไหมคะ? แล้วเราค่อยปรับ อ่า ความอยากของเรา ให้กลับคืนมาเพื่อที่จะเข้าไปเล่นออกกำลังกายใหม่ อย่างเงี้ยนะค่ะ โอ้ เข้าใจแล้วค่ะ ค่ะ ๆ
ครับ ครับผม อืม ใช่ ๆ ๆ ครับ หรือว่าคุยกับเพื่อนเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับเนาะ ว่า เฮ้ย เอ่อ หรือว่าหาเพื่อนที่มี เอ่อ ชอบกิจกรรมเหมือนกันก็ได้นะครับ หรือว่าจะเริ่มตั้งแต่ไอ้พวก เอ่อ เพื่อนที่ทำงานอดิเรกเหมือนกันเนาะ ชอบหนังชอบละครเหมือนกัน ก็คุยแลกเปลี่ยนกัน หลังจากนั้นก็ อ่า พอเราค่อย ๆ โอเคแล้ว มันได้ผ่อนคลายได้ระบายแล้ว ก็ค่อยชวนกันไปออกกำลังกายด้วยกันก็ยังได้ หรือว่า เอ๊ มาในส่วนของ เบรนสตอร์ม ป อ่า ในส่วนของระดมสมองกันว่า เอ๊ะ! คุณมี ของคุณมีกิจกรรมออกกำลังกายแบบไหน ที่เราสามารถแชร์ หรือเป็นไอเดียให้กันและกันได้ ก็แบบ เอ่อ มันก็จะช่วยในการให้ส่งเสริมกันได้ด้วยอีกนะครับ อยากให้ค่อย ๆ
อืม ๆ อ่า ค่ะ ชวน ชวนกันไป อา อา อืม ค่ะ ค่ะ อืม ๆ อืม อา ดีค่ะ อา ๆ ๆ อืม อา อืม ใช่ เผื่อจะได้ทำอะไรใหม่ ๆ กันบ้างเนาะ ดีค่ะ ดี ๆ ใช่ ๆ ก็ดีค่ะ
อา ครับผม ครับ จะได้ช่วยกันส่งเสริมด้วยกันด้วยนะครับเนาะ เผลอ ๆ อ่า เพื่อนก็อาจจะได้กำลังใจจากของทางคุณเหมือนกันนะครับ เหมือนว่า ส่งกำลังใจแล้วก็แรงจูงใจให้ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายนะครับผม ตรงนี้ ครับ ครับ ก็อยากให้ค่อย ๆ ลองทีละสเตปนเนาะครับเนาะ ครับ
อืม ๆ ๆ ค่ะ ๆ อืม <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ๆ ๆ เข้าใจแล้วค่ะ ก็ อืม ค่ะ ก็น่าจะดีนะคะ ถ้าเกิดว่า เราทำวิธีนี้ของคุณก่อนเนี่ย ก็คือเรา เราเคลียร์ตัวเราเองก่อน เนาะ บางทีเราก็ไม่รู้ว่า มันมีความเครียดสะสม อย่างเงี้ย มันก็เลยทำ ไปลดความอยากของเราหลาย ๆ อย่างเลย ดีค่ะ ถ้าอย่างงั้นจะลองเริ่มเคลียร์ความเครียดส่วนนี้ อาจจะออกไปดูหนัง ไปเจอเพื่อนบ้าง อย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้ว ถ้ามันรู้สึก เอ่อ ดีขึ้นก็อาจจะกลับมาออกกำลังกายใหม่ อย่างงี้นะคะ
ครับ อืม อือฮึ อืม ใช่แล้วล่ะครับ

อืม ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะคะ จริง ๆ แล้วเป็นคนที่ชอบ อยากออกกำลังกายที่มัน ได้เหงื่อเยอะ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม อยากได้เป็นพวกเหงื่อเยอะ ๆ นะครับ เขาก็ เออ ครับ
<tsk> อย่างว่ายน้ำนี่ไม่ค่อยชอบค่ะ เพราะว่ามักจะเป็นตะคริว
อา ต้องตัดออก โอเค
ก็เลยไม่ค่อยเล่น ใช่ค่ะ
อา จะตัดพวก แล้วถ้าเก็บกิจกรรม สมมุติถ้าเราค่อย ๆ เอ่อ ลิสต์หรือว่าตัด ชอยซ์ ออก แล้วกันเนาะครับเนาะ ครับ
อา ค่ะ ๆ ก็ตัด ชอยซ์ อือ ๆ ก็จะมีโยคะเนี่ย ยังได้อยู่
เดิน ย อย่าง เพราะว่าถ้าเกิด Squash เป็นในร่มเนาะครับเนาะ เออ
ใช่ค่ะ Squash นี่เป็นในร่ม ก็จะมี อะไรอะ เวต เล่นเวต อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ ใช่ แล้ว เอ่อ ส กิจกรรมทดแทน อืม ครับ เวตเทรน อ่า พ พวกโยคะ พวก เอ่อ หรืออาจจะลองให้เทรนเนอร์มาสอนในส่วนของ อ่า ออกกำลังกายเป็น ในส่วนของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนไหมครับ? หรือว่า เอ่อ อยากได้ที่ออกกำลังกายแบบ เอ่อ ได้เหงื่อเยอะ ๆ ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้?
อะฮะ อืม อืม ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ โยคะเนี่ย เดี๋ยว <chuckles> คือจะเล่นเป็นโยคะร้อนค่ะ
อือฮึ อือ ๆ ก็ เอ่อ อ คือเคยเล่นเป็นโยคะร้อนแล้ว ใช่ไหมครับอันนี้?
อ นะคะ เคยเล่นเป็นโย โยคะร้อน ใช่ค่ะ แล้วก็ชอบตรงนี้ด้วย แต่ว่าเนื่องจากว่า เวลา เวลาไปเล่น เวลาเราไปเล่นตรงเนี้ย เอ่อ เผอิญว่าช่วงเลิกงาน ถ้าเกิดว่า เราไปเล่นเข้าคอร์สตัวนี้อีกเนี่ย มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยค่ะ เพราะว่า
อืม ครับ อืม